آآ بُصّي، أنا داخل تقريبًا في أسبوعين، أسبوعين حرفيًا بآجي على ب بادخُل مثلًا على السرير الساعة م 21:00 أو 22:00، أفضل قاعد لحد الساعة 04:00 باتقلِّب م مش عارف أنام. الموضوع آمم يعني تفوَّق ال ال الحدود زي ما بيقولوا. آآ بامسِك أوقات الموبايل بقى خلاص أنا باقعُد ساعة، ساعتين مش قادر بامسِك الموبايل شوية، أقول خلاص هانام، بافضل كده لحد الفجر، يأدِّن الفجر أصلّي. عقبال ما ييجي لي نوم تبقى الساعة م 05:00 وأنا عندي ال خلاص أنا الكُلّية بتاعتي الساعة آآ 08:00 وباصحى 07:00، ف فخلاص اليوم بيروح ب الكُلّية طبعًا باخُش بقى في الloop دي، باروح الكُلّية بالاقي نَفْسي نعسان بارجع آآ، أ بانام شوية ممكن ساعة أو ساعتين آآ وقت العصر ولكن طبعًا نوم مُتقطِّع جدًا.
إمم. يا نهار أبيض! إمم. إمم. بيبقى الوقت خلص خلاص، إمم. إمم. إمم. ما هي دي مشكلة دي. آه، إحنا مسكنا أول مشكلة دلوقتي، إنه النوم بتاع القيلولة اللي هم بيقولوا عليها دي، آآ ب بتضيّع لك الوقت خالص. آآ، أنت أكيد بتبقى جسمك تَعبان، يعني جسمك تَعبان ومُرهق جدًا، فمش قادر خلاص إنّك تِقاوم فِكرة عدم النوم، فتروح نايم الساعتين دول تيجي عايز تنام الساعة 21:00، أنت بيبقى في فترة ما بين إنّك صحيت وإنّك عايز تنام تاني آآ، يعني أعتقد أقَل من 3، 4 ساعات.
آه، نوم اهم. آه، بالضبط. إمم. مضبوط، مضبوط فعلًا. وكمان مش باحصُل على راحة. يعني هي الفكرة إن أنا آآ، آمم، ب برضه في دوشة، لإن إحنا في المدينة الجامعية في شباب بقى طالعين نازلين عندهم محاضرات وسَكاشِن وكده، فوقت النهار عمومًا كُلّه ما فيش آآ، هدوء أو ما فيش يعني آه، سكوت بشكل كبير، فهم الساعتين أو ال3
ف فبيأثّر جدًا، إمم. طبعًا. يا خبر أبيض! يعني حتّى الساعتين اللي بتنامهم بيبقوا ت يعني مُتعبين كمان.
بالضبط. جدًا، جدًا، جدًا. بصراحة الموضوع يعني وصل معايا لدرجة إن أنا آآ بدأت بقى أفكّر آخُد بتاع كده مِنوِّم، بتاع كده بيتحَط على اللسان بي بيخلّيني أنام، والموضوع يعني أنا كنت فاكر إن هو هيساعدني، بس بجد الموضوع كان صعب وقَلَب معايا بنتيجة عكسية، الموضوع كان مُزري حقيقة يعني.
ياه! إمم.